Benar, di rumah itu ada bekas abu-abunya itu, Mas. Nah, jadi kotor tiap pagi tuh harus dibersihin gitu. Nah itu, eee, tahunan. Iya, bingung juga, di sini setiap tahun pasti ada itu.
Oh, iya iya. Wah. Iya. Oh, wah, susah juga ya? Ah hah, oh, tahunan. Berarti s heeh.
Mhm.
Heeh. Jadi, e setiap musim panas, berarti hampir selalu ada gitu ya, Mas, ya? Oh agak heeh.
Iya. Hampir selalu ada, padahal beberapa tahun lalu pemerintah di sini udah, eee, ya, kayak menertibkan itu, sampai ada beberapa orang oknum yang ditangkap, gitu. Tapi tetap aja ada lagi entar, tahun depan.
Mhm. Oh, iya iya. Heeh, wah heeh. Oh, susah juga ya Mas ya, berarti ya? Heeh.
Sampai saya bikin iya. Saya kan sempat mengkritik juga waktu itu, saya bikin kayak poster, eee, apa, festival asap di kota saya gitu. <chuckles> Heeh. Siapin masker, siapin ini, gitu, karena tiap tahun pasti ada gitu kan. Jadi kayak, investasi kita, <chuckles> beli masker itu, karena pasti dipakai, gitu kan. Waduh.
Ah, iya iya. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Oh, iya iya. Heeh. <laughs> Betul. Heeh. Oh, iya setuju. Mmm.
Itu lengket Mas, kalau kita le le keluar siang-siang gitu, pas lagi asap, itu lengket di badan.
Iya iya. Oh, wah, susah juga ya Mas, ya? Heeh.
Benar-benar, apa, baju aja, nggak enak lah pokoknya. Heeh. <chuckles> Mau joging susah, mau sekolah pernah sampai libur loh Mas, di sini.
Mhm, oh, wah, nggak iya. Iya pernah setahu aku, Mas. Enggak di sana juga, di seluruh Indonesia, terus di, apa ya iya, terus pernah ya di beberapa tahun sebelumnya kan, disuruh pakai masker gitu Mas, karena kebakaran hutan, gitu. Iya, heeh.
Heeh. Nah. Waduh. Heeh. Iya. Mhm? Oh, iya iya. Iya. Itu negara tetangga sampai marah kan, ke kita. <laughs>
Nah, betul banget tuh Mas. Iya, setuju tuh. Karena iya kan mhm, karena memang ya heeh. Oh, karena memang, mmm, pembakaran hutan ini ya sangat berdampak kan, enggak sama daerah d di sana tapi daerah di sekitarnya juga tuh, Mas.
Aduh. Kita sih dari iya, mhm, dari dari Masnya iya? Mhm? Karena Iya.